जी, तो मेरी समस्या जो है, उससे कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त चल रहा हूँ और कहीं न कहीं वो मेरे बेचैनी का कारण बना हुआ है। उसका वजह ये है कि, मैं आराम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ज़िंदगी के आपाधापी में और इतने संघर्षों में कहीं न कहीं इतना ज़्यादा फँस गया हूँ, इतना उलझ गया हूँ ज़िम्मेदारियों के साथ और उम्मीदों के साथ, अपने कामों के बीच में कि मैं उन सब के बीच में अपने लिए वक़्त नहीं निकाल पा रहा हूँ। अपनी नींद के लिए वक़्त नहीं निकाल पा रहा हूँ, आराम नहीं कर पा रहा हूँ, आराम का समय नहीं दे पा रहा हूँ। और उस सब की वजह से हो ये रहा है कि मैं, दिन भर तनाव में रहता हूँ और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, कई कंडीशंस में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मेरा गुस्सा मेरे सहकर्मियों पे निकल जाता है, मेरे साथियों पर निकल जाता है, मैं अपने दोस्तों के साथ वक़्त नहीं बिता पा रहा हूँ कई बार। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, हो सकता है कि मैंने चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच लिया हो या बहुत ज़्यादा मैंने ये मान लिया हो कि नहीं, नहीं सारी उम्मीदें मेरे ऊपर ही हैं, तो मुझे काम करना चाहिए। तो इस तरीके का थॉट भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और जब मैं इन सब से निवृत होने के बाद आराम करने के लिए जब बेड पर जाता हूँ और मैं सोने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो फिर मुझे वही समस्या फिर सामने आ जाती और लगता है कि अरे कल सुबह वो भी काम करना है, उनसे भी मिलना है, क्लाइंट से भी मिलना है, अपनी वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो इस तरीके की चीज़ें सोते समय भी मुझे परेशान कर रही होती हैं, तो मैं बिल्कुल सु तरीके से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं पूरा निश्चिंत होके सो नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके का जो कारण बन रहा है, तो मैं कह भी रहा हूँ कि अगर मैं लेट भी रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो ढंग से आराम नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से कहूँ कि निश्चिंत होकर मुझे आराम करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप कुछ मुझे सलाह-मशवरा दे पाएँ तो मैं आपका आभारी रहूँगा। जी।
जी। हुँ, हुँ, जी, बिल्कुल मैं आपकी उम, पूर्ण रूप से मदद करना चाहूँगा। अ उम, जहाँ तक आप बोल रहे हैं, ये काफ़ी गंभीर समस्या है क्योंकि अगर व्यक्ति आराम ही नहीं कर पाए तो फिर वो अ अ, कल के कामों के लिए कैसे तैयार रहेगा। तो मैं इसको और गहराई से जानना चाहूँगा कि आपको और क्या-क्या समस्या आ रही हैं। तो इसके अ, लिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अ, मतलब अ, आपको म क्या मतलब एक सामान्य दिन आपका किस प्रकार से जाता है कि क्या वो थकान भरा रहता है? क्या मतलब आपको बस बैठे-बैठे कोई काम करना पड़ता है या काफ़ी वो मतलब उसमें आपको भाग-दौड़ रहता है, जिसकी वजह से मतलब आपका जो शारीरिक तनाव है वो ज़्यादा होता है? और साथ-साथ शारीरिक तनाव के साथ क्या आप मानसिक तनाव भी ले रहे हैं? क्या आप म औसत नींद आपकी कितनी है 1 दिन में?
जी। जी। जी। हाँ जी। ये भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी थकना मना है, मुझे तो ये लगता है। मैं थक ही नहीं पा रहा हूँ क्यों? उसके लिए रुकना पड़ता है, मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने कामों के बीच में इतना ज़्यादा उलझा रहता हूँ कि मुझे ये लग रहा होता है कि यहाँ बैठने के लिए वक़्त कहाँ है, यहाँ रुकने के लिए वक़्त कहाँ है? रुकता है तो आदमी को थकान महसूस होती है, मेरे पास थकान महसूस करने के लिए वक़्त नहीं है। मैं होता ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ फिर मुझे सुबह ही सुबह अपने ऑफिस के लिए भागना होता है ऑफिस से भागते-भागते फिर मुझे अ, मैं ऑफिस में ही मतलब काम करते-करते इतना ज़्यादा अ अ, तनाव हो जाता है कि कई बार क्या होता है जैसे मेरे अंडर में बहुत सारे इंटर्न काम कर रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स देखनी है, उनके असाइनमेंट्स देखने हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देना है। फिर उनके साथ मुझे अपना काम जो मैं कर रहा हूँ, वो ले जाकर अपने सीनियर मैनेजर्स को दिखाना है, ऑफिसर्स को दिखाना है, उनसे फ़ीडबैक भी लेना है, कहीं न कहीं उनसे क्रिएटिव कन्वर्सेशन भी करनी है। तो इस तरीके के थॉट्स बने रहते हैं, दिन भर तनाव बना रहता है। फिर ये भी लग रहा होता है कि अच्छा फैमिली को भी वक़्त देना है तो फैमिली को भी वक़्त नहीं दे पा रहा हैं क्योंकि घर भी जा रहा हूँ तो घर में भी मैं काम लेकर पहुँच जाता हूँ। घर में भी होमवर्क कर रहा हूँ, घर में भी मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ कभी इंटरनेशनल कॉल्स ले रहा हूँ, कभी मीटिंग्स कर रहा हूँ तो उस वजह से क्या हो रहा है कि मैं मेरा पूरा जो दिन है वो एंगेज है मेरे काम के साथ। और जब काम के साथ एंगेज रह रहा होता है तो मुझे ये भी लग रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली को वक़्त नहीं दे पा रहा हूँ। मैं उनके साथ वक़्त नहीं बिता पा रहा हूँ, कहीं न कहीं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ और उसका असर मेरे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और वो कहीं न कहीं बेचैनी, निद्रा और चिंता के रूप में मेरे सामने आकर बैठ जाता है और मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। जी।
जी। अ, ये तो काफ़ी चिंताजनक है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हैं। अ, ये वास्तविक रूप से काफ़ी अ, और परेश अ, आपको परेशान कर सकता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अगर आप आराम नहीं लेंगे और इस प्रकार से आप हमेशा ये बना रहेगा तो ज़रूर ये समस्या और जटिल हो सकती है। तो इसके लिए मैं और कुछ कुन जानना चाहूँगा कि क्या मतलब आप अ, मतलब तनावपूर्ण रहते हैं? और साथ-साथ मतलब आपने जैसे बोला आप घ घर में आते हैं फिर उसके बाद घर में भी आप काम लेके आते हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा प्रयास किया है कि मैं ऐसा कोशिश करूँ कि आज मैं घर पे आया हूँ तो फिर मैं किसी और प्रकार के काम अ, द दफ्तर को मैं भूल ही जाऊँ बस अपने परिवार के बीच में घुलूँ-मिलूँ, और साथ-साथ मतलब एक चैन की नींद लूँ और उसके साथ अ, साथ-साथ मतलब और किसी प्रकार की बातों का मैं टेंशन नहीं लूँ?
जी। जी, मैं सोच ही पाता हूँ, मैं कर नहीं पाता। सोचने और करने में फ़र्क होता है और मैं कहीं न कहीं उन दोनों के बीच में उलझ जाता हूँ। कई बार मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार अब थोड़ा-सा मैं रहम करूँ, थोड़ा राहत की साँस लूँ। तो उसी समय मुझे अ, कोई न कोई मेल आ जाता है कि ज़रा यार ये फाइल देख लो ज़रा और इसमें कुछ करेक्शंस हैं इसको थोड़ा-सा ठीक कर दो, है ना? तो इस तरीके का अगर थाॅट आ जाता है फिर मुझे लगता है अरे यार! इतनी मेहनत करके रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें ये प्रॉब्लम आ गया है। तो अब उसका फ़ीडबैक लेके फिर मुझे वो करेक्ट करना है, फिर वापस भेजना है। इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे अभी क्या है? अभी-अभी मेरा प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के बाद अभी मेरा ओहदा जो है वो बढ़ गया है। मेरे अंडर में बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो मुझे उनको भी देखना है, फिर उसके बाद मुझे अपना काम भी देखना है। कई बार मुझे मीटिंग में भी रहना होता है कई बार मुझे आउटडोर भी जाना होता है कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे घर पर रहकर भी इंटरनेशनल कॉल्स वग़ैरह करने होते हैं उनके साथ मीटिंग्स करनी होती हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मुझे मीटिंग करनी होती है तो कई बार वो टाइम का भी इश्यू हो जाता है कि हमारे यहाँ पर टाइम कुछ और है वहाँ पर टाइम कुछ और है। तो मुझे उसके साथ तालमेल बनाना पड़ता है। कई बार मैं रात को डेढ़ बजे में उनके साथ मीटिंग कर रहा होता हूँ। तो मुझे इस बात का भी डर रह रहा होता है कि मेरी फैमिली वाले तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब हो रही होती हैं तो कहीं न कहीं तनाव होना स्वाभाविक है। और मैं उस तनाव से जूझ रहा होता हूँ और उन सब के बीच में कभी-कभी ऐसा लगता है कि डेढ़ 2 बजे मेरी मीटिंग सबमिट हुई है तो मुझे लगता है कि अब मैं सोता हूँ फिर मुझे याद आता है कि अरे यार! सुबह उठ के 7 बजे ऑफ़िस भी जाना है, कैसे हो पाएगा? तो मुझे इसी बात की टेंशन हो जाती है तो कहीं न कहीं मैं वो कर नहीं पाता हूँ। और मैं बस कोशिश बहुत करी है लेकिन मैं उस उस काम को उस तरीके से कर नहीं पाया हूँ ये मेरी दिक्कत है। जी।
तो क्या मतलब आपका काम इतना ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब आपने कभी ना करने का प्रयास ना कहने का प्रयास कभी किया है कि आपने काम को मना कर दिया या किसी न किसी प्रकार से मतलब उसको कहा है कि आपने टालने का प्रयास किया है? या मतलब क्या आपका काम इतना ज़रूरी है कि, आप मतलब एक सेकंड भी अ, आप आराम नहीं कर सकते या एक प्रकार से आप उससे तनावपूर्ण अ, रह नहीं सकते। अ, क्या मतलब इतना ज़रूरी है, ऐसा क्यों है? मतलब इतना तनाव आपने कब से लेना शुरू कर दिया और इतना महत्वपूर्ण ये कब से हो गया, आपके पास?
जी अ, मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ। मेरी जो समस्या है वो ये है कि मैं एक समय वो था जब मैं दो वक़्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाता था। कई बार मुझे ठीक खाना भी नहीं मिलता था। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि यार आज पैसा नहीं है लेकिन बहुत पैसा कमाना है, बहुत इज़्ज़त कमानी है और मैं अपने आप के लिए बहुत मेहनत करूँगा, तो उसके लिए मैंने मेहनत बहुत की है। मैं बहुत अपने आप को जूझ के लगाया है और संघर्षों से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब मुझे मेरे पास काम है और मैं उसे करूँगा नहीं, तो मुझे कहीं न कहीं अपने साथ बेईमानी लगेगी, लापरवाही लगेगी। तो मुझे काम टालना नहीं आता है। कई बार मुझे ना कहना नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ना कह दूँगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे हाथ से ये अपॉर्च्युनिटी चली जाएँ उपलब्धियाँ चली जाएँ। तो मैं पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से वो काम करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उसके साथ मैं अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं सोता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुकून की नींद नहीं ले पा रहा हूँ। सुकून का आराम नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरे साथ दिक्कत है, ये मेरी समस्या है जो मैं जिससे मैं कहीं न कहीं जूझ रहा हूँ जिससे मैं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा सुधारूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भविष्य इस तरीके से मैं कि आने वाले समय में, मैं इतना काम नहीं करूँगा लेकिन अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं न कहीं उसके बीच में तनावपूर्ण रूप से घिरा हुआ हूँ। अगर आप उसकी कुछ मेरी हेल्प कर सकें और मदद कर सकें तो मैं आभारी रहूँगा आपका, जी।
जी, जी मैं आप आपका ज़रूर मैं मदद करने का प्रयास करूँगा। तो मैं आपको आपकी प समस्या को इत इतने ग गहरे रूप से मैंने जाना, सुना, समझा तो इससे मुझे यही नज़र आ रहा है कि ज़रूर आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके ऊपर काम का इतना दबाव है साथ-साथ आपने एक ज़मीनी स्तर से इतना कुछ हासिल किया, तो ज़रूर आप ये कोशिश करना चाहते हो कि आप काम की इज़्ज़त रखो। कोई सामने वाला जो भी, मतलब आपको काम दे रहा है तो आप उसको न नि निष्ठा के साथ उसको आप पूरा करना चाहते हो। तो ये काम काफ़ी अच्छी आदत है, लेकिन मैं यही आपको सुझाव दूँगा कि देखिए काम के बीच में ज़रूर ऐसा नहीं है कि आपके पास खाली समय नहीं मिलता हो। ज़रूर कोशिश किए 5 अ, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उस छोटे-छोटे ब्रेक में आप ये कर सकते हैं कि ये आप थोड़ी दूर अपनी आँखें बंद करके, एकदम शांति के रूप में मतलब बिना कोई डिस्टर्बेंस के साथ र अ अ, थोड़ा आराम कीजिए। और ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, मतलब जैसे कि होता है ना कि थोड़ा व्यायाम कर लीजिए अ, जो मतलब एक वो अ स अ अ, लम्बी साँसे लीजिए। ये भी एक मतलब काफ़ी अच्छा जरिया होता है, कि लंबी साँसे लेंगे तो जिससे आपको क काफ़ी अ, अच्छा महसूस होगा। और साथ-साथ मतलब काम का जहाँ आपका वातावरण है ना, उसको काफ़ी आप हरियाली के सिक के साथ भरे भर के रखिए। क्योंकि मैं बोलूँगा कि जैसे हरियाली रहेगा ना, तो उससे मतलब आपकी आँखों को काफ़ी मतलब अ आराम मिलेगा और साथ-साथ मतलब हरियाली की वजह से तनाव भी काफ़ी कम होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने वातावरण को हरियाली रूप में बनाए रखिए और अपने ऑफिस को भी, आप एक प्रकार से हरे रो रंग का या हल्के नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से काफ़ी मतलब सिद्ध एक बात है। और साथ-साथ ये भी कर सकते हैं कि
जी। जी। जी।
अपने काम को मतलब एक स्तर के हिसाब से आप छोटे-छोटे भागों में तोड़ दीजिए, कि कौन-सा काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको करने का प्रयास कीजिए, और जो काम थोड़ा इंतजार कर सकता है, तो उसको थोड़ा आप कोशिश कीजिए कि हाँ, उसको आप आराम से कीजिए बिना किसी दबाव के साथ। और हाँ, ये भी कर सकते हैं कि आपका भी एक क्षमता है, एक क्षमता के से ज़्यादा आप किसी का काम नहीं ले सकते हैं या किसी की मदद नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा-थोड़ा आप ना कहना सीख जाइए। मतलब हाँ ये होता है कि, ना कहना में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आप, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक सभ्य और छोटे वाक्य में आप बोल सकते हैं कि, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा तनाव के रूप में हूँ, काफ़ी मेरे ऊपर काम का भार ज़्यादा है। और एक ये भी अ, कर सकते हैं कि जैसे अगर मोबाइल फ़ोन का या स्क्रीन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सोने के पहले उसका इस्तेमाल ना करें। उससे नींद की जो दशा है, वो काफ़ी खराब हो जाती है और आपको मतलब एक चैन की नींद आराम की नींद नहीं आती। अ, आपको बीच में नींद टूट भी सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप खाने के बाद थोड़ा टहलिए और उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन्स या स्क्रीन से दूर रहिए एक घंटे के लिए, तो उससे आपका मतलब आँखें भी काफ़ी ठंडी रहेंगी और एक ठंडा वातावरण में सोने का प्रयास कीजिए आपका नींद भी अच्छा आएगा, और आप आराम भी कर सकते हैं।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। अ, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से काम करने की, और इस तरीके से अपने जीवन में बदलाव करने की। कहीं न कहीं ये मुझे थोड़ा सा राहत देगा और कहीं न कहीं मुझे अ, एक अ, आराम करने का एक तरीका देगा एक ज़रिया देगा। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अमूम अप अपना अमूल्य समय निकाल कर मुझे अ, विचार प्रकट किए और मुझे समाधान दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।
इन अ, शुभ रात्री, मुझे भी आपका मदद करके बहुत अच्छा लगा।